はい。ええと、なうん、うんうん。
はい。ええ、ペットの世話で一番大変なことは何ですか？
えっと、何飼ってらっしゃるんでしたっけ？ワンちゃんでしたっけ？ね。うん。あ、はいはい、うんうん。
うん、私にひきいるんですよ。はい。そうですね、一番大変なことはい？
おおっきいワンちゃんですか？ ごみんなさい、おっきいワンちゃんですか？それとも中型犬でしたっけ？
おうーん、日本で言えば、おっきいかな。いあの、1匹はシェパード犬であ、<laughs> おっきいかもしれない。で、もういっぴきは、ああ、セッターなんで、ちょっとちっちゃいけど、ま、あの、ラブラドールリトリーバーぐらいのサイズですね。うん、中堅というかうん。サイズは特にあれですけど、一番大変なこと、やっぱり旅行ですね。うーん、うーん。
うんうん。あ。 あ、すごい大きいですね、じゃ、割合うん。<laughs> はいはい。うんうん。うん。 ああ、はいはい。 うん。 ん、ドール あ、あ、でも、まあまあ、そこそこの、あ、分かりました。はいはいはい。うーん、はい。 う、うん。 あ、そうか。うん、そういう時ってどうされてます？あんまり出かけられない？それとも行く時は行く、ですか？
うーん。 あのね、逆に一緒に行きたいんで、<laughs> あのうん、国際旅行とかあんまり最近してないな。やっぱり国際旅行となると、お金もかけてるんだから、ちょっと長めに行きたいじゃないですか。え、うん。でもそうするとそう、長いとこ長い間、あの、どっかに預けるの嫌なんで、それでやっぱり飼い始めてから、一緒に行けるところ、車とかで。
あ、分かる、分かる、分かります。はい。うん、うん。 うん、うん。 うん。 やっぱりね、あ、そうですよね。ちょでき出来るだけ。うん。 うん。 うん。 うん。ええええ。 うん。 うんうん。